No, no, a parte <chuckles> l'internet che che ci sta sempre, però nient'altro.
Okay. Eh, quello ovunque ormai, okay, okay perfetto, perfetto. Ehm, <clicks tongue> allora io credo che fondamentalmente la prima cosa che che potresti fare, ehm, poi vedi se può essere una cosa interessante o meno, ehm, sarebbe quella di, mhmm, <clicks tongue> valutare, ehm, invece di tutto insieme, no, non lo so ora se, mhmm, v vedi proprio tutto insieme quando devi studiare eccetera, ma di prendere proprio dei piccoli pezzetti, no, immagina, ehm, proprio di frammentare il il programma, ma molto, molto frammentato, come un puzzle, no, ehm, si deve costruire piano, piano. E, ehm, orte a d oltre a darti appunto i tuoi obiettivi che già mi dicevi che hai una buona organizzazione, quindi sicuramente, ehm, sei già molto schematizzata da questo punto di vista, se riesci, ecco, proprio a prendere piccoli pezzi, piccolissimi, no, fondamentalmente, e concentrarti su quelli, ehm, invece che magari vedere tutto l'insieme. Ti capita spesso di vedere tutto l'insieme quando vuoi studiare? Che solitamente quando si ha questo tipo di problema è dovuto a questo a questo fatto.
Allora sì può essere una buona idea, però il fatto è che nella mia, uhm, situazione particolare in cui mi trovo è che purtroppo, uhm, essendo anche fuori corso eccetera, ehm, mi trovo nella condizione in cui devo per forza fare il più possibile nel minor tempo possibile. E quindi, uhm, non posso cioè vorrei poter dire: "Okay, uhm, fa niente mi leggo 1 riga oggi, 2 righe domani." Non posso perché se se devo prepararne 5 entro una scadenza perché altrimenti poi ho cose in più da pagare che non posso pagare, devo recuperare eccetera. Lo so che non è troppo sano fare un ragionamento di tutto, però poi ti renderai conto che ci sono anche, uhm, questioni proprio economiche, di tempo, di altre scadenze e quindi sono costretta adesso, se parliamo nel caso specifico per la sessione invernale, a preparare veramente tante cose tutte insieme. Quindi vorrei poter fare un discorso di, uhm, 1 riga, 2 righe, ma non posso. Quindi ovviamente devo guardare per forza di cose, proprio per cose che sono esterne al mio volere, uhm, quindi scadenze universitarie, scadenze economiche, uhm, devo guardare a al totale, e purtroppo il totale è è tanto. Quindi non so come poter coniugare il tuo consiglio con questo problema.
Certo, okay. No, no, giusto. Ci sta, ci mancherebbe. Di vario tipo, certo. Certo, certo, no, indubbiamen